Aku tuh akhir-akhir ini lagi bingung banget nih dan juga cukup resah sih sama pikiran yang sering banget menggangguku gitu.
Mmm, kenapa tuh? Coba ceritain deh.
Oke. Jadi, eee, kalau boleh cerita sedikit ya. Jadi aku tuh pekerjanya tuh sekarang tuh freelancer gitu dan kebetulan banget, eee, aku tuh lagi banyak project yang, eee, bisa diselesaikan dan dikerjakan gitu, sehingga aku tuh akhir-akhir ini kayak lebih memprioritaskan mengerjakan, eee, tugas freelancer-ku sebanyak-banyaknya gitu. Hingga pada akhirnya waktu bersama keluargaku tuh bener-bener kayak berkurang, bahkan kayak terkadang tuh enggak ada sama sekali gitu. Untuk, eee, ngobrol-ngobrol, eee, ringan gitu atau mungkin kalau sama anak tuh main gitu ya. Akhirnya itu enggak ada banget karena ya itu tadi intensitas pekerjaanku yang, eee, semakin banyak gitu dan mungkin kalau boleh cerita sedikit gitu ya. Freelancer itu tuh, eee, aku jujur ya masa depannya tuh enggak jelas gitu. Kayak mungkin saat ini project-nya lagi ada, mungkin kayak sebulan ke depan tuh enggak ada. Jadi kayak ketakutanku akan, eee, ketidakjelasan proyeknya apa, pekerjaan ini itu jadi semakin menggebu-gebu aku gitu ya untuk, eee, te terus memprioritaskan pekerjaan gitu. Nah, makanya aku tuh sebenarnya pengen minta saran sih dari kamu gitu ya. Gimana supaya aku tuh bisa kayak menyeimbangkan gitu antara waktu dengan keluarga dan juga pekerjaan gitu.
Oke, paham. Oke, aku paham sih, sebenernya ini jadi dilema tersendiri ya karena kebetulan sebagai freelancer, kamu lagi ada di masa-masa banyak-banyaknya project nih dan, bisa dimanfaatkan ya untuk memperbesar pendapatan kamu, di eee, di dunia freelance ini tapi memang, resikonya adalah kurang nih waktunya sama keluarga, cuma, satu hal yang patut diapresiasi sih sebenernya kamu udah mencerminkan kalau, kamu adalah orang yang pekerja keras dan bisa memanfaatkan momen karena pada akhirnya kan kamu, eee, bekerja juga untuk keluarga kan? Jadi, itu satu hal yang keren banget. Sebelum aku ngasih saran sih sebenernya ada beberapa hal nih yang mau aku tanya, kalau, eee, dari kamu sendiri, ini kan bisa dibilang project-nya tuh, eee, masih musiman ya, eee, atau, mmm, belum tau nih bakalan ada apa enggak tapi kira-kira, eee, periode sibuk kamu ini tuh bakalan berlangsung berapa lama sih? Bisa kamu perkirakan enggak ya? Atau mungkin bakalan begini terus, atau gimana?
Ya. Ya. Betul, betul banget. Ya. Oke, ya. Betul betul. Oh iya, boleh. Iya, iya, betul. Ya. Jujur aku tuh, eee, sebetulnya masuk ke dunia freelancer ini tuh, baru banget, ya. Kayak mungkin 3 bulan belakangan, gitu. Dan pada akhirnya tuh, memang satu bulan setengah atau mungkin 1 bulan terakhir ini, lagi banyak banget gitu, projeknya. Dan jujur aku juga enggak tau sih terkait, eee, masa depan dari projek ini. Apakah bener-bener masih lama, atau mungkin kayak, eee, pada akhirnya sebulan ke depan tuh, hilang, gitu. Jadi, eee, untuk intensitas yang tadi kamu tanyakan, aku rasa aku cukup sulit ya, untuk menjawabnya, ya. Karena mungkin, ketidaktahuan aku juga, gitu. Terkait masa depan pekerjaan ini, git
Oke. Oh. Iya, baik. Jadi memang, eee, cukup sulit ya, posisinya. Karena kamu juga dihadapkan sama ketidakpastian, sementara kamu juga harus memanfaatkan momen, nih. Tapi kalau dari, mmm, waktu bareng sama keluarga, ketika lagi ada waktu, kamu tuh benar-benar, eee, hadir enggak sih? Atau mungkin, masih sering diganggu sama pekerjaan juga, ketika lagi bareng sama keluarga?
Ya. Betul. Ya sebetulnya yang sering ketemu itu momen ketika, eee, aku tuh seles eee, istirahat lah atau mungkin rehat sejenak, eee, dari pekerjaanku gitu, untuk mungkin, eee, makan atau mungkin kayak memang untuk sekedar istirahat aja gitu. Tapi, eee, di momen itu tuh entah kenapa seringnya tuh bersinggungan dengan waktu anakku dan istri a apa, istri aku tuh istirahat gitu. Sehingga ketika aku keluar dari ruangan kerja aku gitu ya. Kadang aku ngeliat tuh mereka lagi pada tidur gitu. Ya udah paling gitu aja, aku lanjut makan, terus juga mungkin, eee, duduk-duduk sebentar gitu ya, rebahan sebentar gitu re meregangkan badan sedikit, terus pada akhirnya lanjut lagi kerja gitu. Nah, ini tuh aktivitas yang, eee, sering kali berulang gitu. Jadi, eee, aku tuh bener-bener kayak pada akhirnya tuh kehilangan waktu bersama keluargaku gitu.
Oke, paham. Oh, paham. Iya. Oh, oke. Jadi, eee, enggak nemu ya waktunya? Di mana waktu mereka lagi bangun atau lagi di keseharian aja, sementara, eee, kamu seringnya punya waktu kosong di saat mereka lagi istirahat. Mmm, kalau dari keluarga kamu sendiri tuh ada ada ada obrolan yang menyinggung itu enggak sih? Atau mungkin ada protes soal waktu kamu?
Iya. Betul. Ya sebetulnya, eee, setelah aku kayak dapat informasi gitu. Kalau pekerjaanku tuh semakin bertambah dan, eee, banyak gitu ya. Dan, eee, aku tuh sempet ngobrol juga kepada istriku gitu. Gimana ya ini ya, karena aku tuh memang kayak ngerasa, eee, masa-masa pertumbuhan anakku atau mungkin golden age-nya anak aku tuh lagi berlangsung gitu sekarang sehingga kayak butuh, eee, komunikasi, baik itu dari dari ibunya atau bapaknya gitu. Cuman karena pekerjaanku ini, aku tuh kayak harus merelakannya gitu sedikit. Nah, tapi tanggapan dari istriku tuh memang kayak, eee, "Apa yang pengen dicapai sih?" katanya. Ya aku, eee, bilang aja gitu. Kalau aku pengen kita tuh di awal tahun tuh ya stabil ek eee, ekonomi kita stabil gitu dan, eee, punya, eee, tabungan uang yang cukup banyak gitu. Dan dia setuju sih kayak, eee, mungkin mengorbankan 1,5 bulan atau mungkin 1 bulan itu, eee, bisa masih bisa dianggap wajar gitu. Tapi dengan catatan tuh ya aku tetap serius gitu mengerjakan pekerjaan atau mungkin proyek-proyek yang ada gitu, sehingga eee, sebetulnya dari istriku sendiri itu, eee, sudah mengizinkan dan kayak udah memaklumi gitu. Dan pada akhirnya setelah ke kami mengobrol, tidak ada tuntutan apapun sih dari istriku atau mungkin dari, eee, situasi yang ada gitu.
Oke, paham. Iya. Oke, siap. Aku paham sih, eee, gimana, mmm, kendalanya dan, mmm, gimana posisi kamu sekarang gitu. Emang ini situasi yang sulit karena satu, kamu dihadapkan pada, eee, kenyataan kalau ya kamu emang harus, eee, bekerja dengan maksimal dan memanfaatkan momen ya. Mmm, tapi dari aku sih beberapa saran yang bisa aku kasih yang pertama itu, eee, menurutku, eee, kamu tetap bisa hadir di keluarga, eee, dengan memanfaatkan momen-momen yang kebetulan kalian lagi bareng. Jadi, mmm, ketika memang kamu lagi ada waktu kosong dan kebetulan, eee, anak dan istri kamu juga sedang beraktivitas seperti biasa di rumah. Kamu bisa manfaatkan momen itu untuk memang hadir secara penuh buat mereka. Walaupun mungkin waktunya enggak bener-bener, eee, panjang sekitar, eee, 2 ampe 3 jam mungkin. Eee, tapi ketika kamu benar-benar memanfaatkan itu sebagai quality time sama anak dan istri, menurutku itu sudah cukup mengobati kok, di kondisi yang seperti sekarang ini. Diusahakan untuk jangan, eee, beralih fokus ke hal-hal lain. Tapi tetap mengutamakan, eee, anak dan istri kamu, biar mereka tetap meng eee, rasakan kehadiran kamu di rumah, seperti itu.
Ya. Iya iya. Oke. Iya iya. Ya. Oke. Ya. Iya iya. Iya, oke, aku aku paham sih apa yang kamu bilang gitu ya, berarti kayak ketika memang momennya aku istirahat dan momennya mereka juga sedang beraktivitas kayak aku tuh harus manfaatkan sebaik mungkin gitu ya? Tapi kalau aku pengen tanya lagi gitu ya, karena, eee, aku tuh cukup bingung ya, dan pada akhirnya tuh jarang terjadi gitu kejadian itu, gitu. Eee, sebetulnya apakah aku perlu bertanya kepada istriku ya? Jam-jam mereka istirahat atau mungkin jam-jam mereka beraktivitas gitu, sehingga ketika aku menyempatkan waktu mungkin aku bisa, eee, kayak memanfaatkan, eee, jadwal mereka gitu, sehingga kita jadi sering ketemu gitu. Menurut kamu gimana ya?
Ya, betul. Itu juga bisa dilakukan sih, selain dari kamu yang memperhatikan kira-kira di jam berapa momen yang tepat sama anak dan istri kamu, kamu juga bisa obrolin tuh dan mungkin anak dan istri kamu itu bisa menyesuaikan dengan jadwal kamu juga. Jadi kalian punya win-win solution kira-kira kapan waktu yang tepat di mana kamu bisa menyisihkan waktu, anak dan istri juga bisa menyesuaikan dengan waktu yang kamu, eee, butuhkan. Itu kira-kira bisa coba untuk dilakukan sih.
Mmm. Oh, betul. Iya sih, betul sih, jadi seperti yang kamu bilang ya mungkin dari istri dan anakku juga sekalian bisa, eee, apa ya, menyesuaikan waktu dengan waktu istirahat, gitu. Wah, betul banget sih, karena jujur ya, eee, pikirannya itu bener-bener mengganggu gitu dari kemarin dan, sebetulnya aku cukup ragu ya untuk ya meminta jadwal, eee, apa ya, eee, aktivitas mereka gitu ya, karena, eee, aku sendiri cukup bingung dalam mengatur jadwalku sendiri ya, apalagi terkait istirahat gitu. Karena terkadang dalam mengerjakan project ini kan, eee, tingkat stres atau kecapaiannya tuh atau kelelahannya tuh enggak bisa ditakar gitu. Kayak terkadang aku bisa ngerjain banyak, kadang sedikit gitu. Jadi, eee, betul yang kamu bilang sih kayaknya aku perlu kayak ngobrol lebih jauh ya dengan istriku terkait, eee, jadwal yang bisa di, eee, sinkronkan gitu ya.
Iya betul. Iya betul. Dan, mmm, 1 saran lagi sih sebenernya untuk mengobati, eee, waktu yang mungkin sudah kamu alokasikan lebih banyak ke pekerjaan, enggak ada salahnya untuk sesekali ngajak istri kamu dan anak kamu, eee, melakukan sesuatu yang bisa membuat kalian jadi lebih bonding juga. Jadi selain aktivitas di rumah, kamu bisa coba tawarkan ke beberapa aktivitas yang, eee, bisa menjadi aktivitas baru di keluarga kalian. Misalnya kayak jalan-jalan ke mana atau, eee, melakukan aktivitas, eee, di rumah yang, eee, menjadi experience baru gitu di keluarga. Kayak mungkin, eee, mencoba berkebun atau hal-hal lainnya yang semoga ini tetap akan jadi memori buat anak kamu dan tetap menjadi aktivitas, eee, baru di keluarga kalian, dan semoga sih ini bisa semakin mempererat hubungan kamu dan keluarga juga.
Oke. Iya. Oh, iya, ya. Oh. Iya sih, betul sih. Jadi kayak memanfaatkan lingkungan juga, gitu ya, di mana, mungkin kegiatan yang kamu bilang tadi tuh, benar-benar kegiatan yang, kayak bisa dilakukan di rumah, gitu ya. Dan, tidak merupakan apa ya, waktu yang panjang gitu ya. Bahkan kayak bisa dilakukan kayak dalam sela-sela aku istirahat, atau mungkin kayak, eee, ketika memang, eee, kita tuh sengaja menyempatkan waktu untuk kayak beraktivitas bersama ya, seperti kayak jalan kaki yang kamu bilang tadi ya.
Iya, betul. Betul. Ya, itu cu bisa, kamu coba lakukan sih. Jadi, dari ketiga saranku tadi, kamu bisa sesuaikan lagi nih. Dengan kondisi yang kamu memang hadapi di rumah, dan semoga itu bakalan membantu ya. Karena pada dasarnya sih, kamu adalah seorang, mmm, pemimpin keluarga yang hebat, karena kamu, eee, harus mel terus melakukan pekerjaan, sambil tetap membuat diri kamu tetap hadir tuh, di rumah sebagai, eee, kepala rumah tangga.
Ya. Ya. Iya. Betul. Iya iya, betul, heeh. Betul, aku setuju banget sih sama yang kamu bilang. Apalagi saran-saran kamu ini, sebetulnya kayak membuka lagi pikiranku kayak terkait, bagaimana mengatur waktu antara, eee, dengan keluarga ataupun pekerjaan, gitu. Dan aku juga cukup lega sih, setelah cerita sama kamu. Terima kasih banyak udah dengerin cerita aku ya. Karena jujur, eee, saran yang kamu berikan itu, benar-benar kayak mengatasi rasa kebingungan yang aku alami akhir-akhir ini.
Wah. Senang banget kalau kamu lega, dan kalau misalnya kamu perlu cerita tentang hal lainnya lagi, kamu bisa, eee, kasih tau aja ya. Dan aku mungkin akan bisa kasih saran yang lain juga. Selamat eee, sampai jumpa!
Ya. Wah.